हैलो नमस्ते।
जी, नमस्ते।
कैसे हैं आप?
जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसी हैं?
जी, जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आई है उसके चलते जो है हमारी दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा बदलाव तो देखने के लिए मिला ही है और हमारे काम भी काफ़ी आसान हो गए हैं, आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ए, जो हमारे ए, काम हैं वो तो काफ़ी आसान हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ए, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अ अ, आ कई सारे ऐसे ए, बदलाव भी आए हैं हमारे जीवन में ए, जैसे कि अ, पहले के समय में लोग एक-दूसरे से काफ़ी अ, एक बात कन्वर्सेशन किया करते थे, एक-दूसरे से बातें किया करते थे, एक-दूसरे के साथ अ, मिल-जुल के रहा करते थे, तो उसमें भी मैंने देखा है कि काफ़ी बदलाव आ गया है। आजकल हम सोशल मीडिया, फ़ोन और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, कि मुझे लगता है कि पहले जितने व्यक्ति व्यस्त नहीं थे अ, जितना ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से लोग व्यस्त हो गए हैं। लोग अपने अ, परिवार के साथ भी समय देना मुझे लगता है ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके जीवन में टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा समावेश हो गया है कि अ, मतलब वो टेक्नोलॉजी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं।
जी। जी। जी। जी। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। सही कह रहे हैं सर आप टेक्नोलॉजी के चलते मुझे लगता है कि लोगों का समय खैर बचने तो लगा है, लेकिन वो बच के ना किसी और जगह चला जाता है, जैसे वो घर के बाकी काम जल्दी हो जाते हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना अ, मसाला पीसना, है ना? ये सारे काम जो हैं फटाफट आसानी से हो जाते हैं, तो वो लोगों को क्या है ना कि अ, काम में समय काफ़ी ज़्यादा बच जाता है मुझे लगता है। पहले के ज़माने में और आधे घंटे तो मसाला पीसने में लग जाते थे, दो तीन घंटे कपड़े धोने में लग जा रहे हैं, लेकिन अब वो सारा सारा समय बच रहा है और लोग जो है ना वो सब समय बचा के लोगों के साथ बातें नहीं करते हैं, ना ही अपने लिए कुछ करते हैं, अब वो अपना फ़ोन में सारा समय दे देते हैं। आपका क्या कहना है सर?
जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ, हुँ। उम, जी, जी। अ, मुझे लग रहा है जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है ना अ, तब से लोग अपने अ, जो वक़्त हैं वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ही देते हैं, वो अपने परिवार से मुझे लग रहा है इतना दूर हो गए हैं कि वो अपने परिवार के सम साथ वक़्त भी नहीं बिया बिता पाते हैं। लेकिन आप पहले देखेंगे कि पहले के लोग लोग जो हुआ करते थे वो अपने फ़ेेमिली के साथ अ अ, खाना खाया करते थे अ, रहा करते थे, बातें किया करते थे, हँसी मज़ाक किया करते थे, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि काफ़ी इन सब चीज़ों में बदलाव आ गई है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आने से हमारा समय तो बचा है, लेकिन ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे जीवन से अ अ, मतलब हमारे जीवन में बदल भी गया है।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी। अच्छा। हाँ। जी। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। जी। हाँ।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
हुँ, हुँ। जी। हुँ, जी, जी। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल अ, जब से टेक्नोलॉज़ी हमारे जीवन में आई है अ, तब से काम तो आसान हो गए हैं लेकिन ल लोगों के जो फ़िज़िकल वर्क है वो उनमें काफ़ी कमी आई है, जिसकी वज़ह से अ, मुझे लगता है ये पहले के मुक़ाबले आजकल लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि कई लोगों को अ, मोटापे की अ, बीमारी होती है, कई लोगों को त अ, जो आँखों की रोशनी है, उनकी बीमारियाँ हो जाती हैं अ, ज़्यादा फ़ोन चलाने से, ज़्यादा लैपटॉप चलाने से, तो इस तरह की मुझे लग रहा है कि अ, ज़्यादा बीमारी होने लगी है आजकल लोगों को। क्योंकि आप पहले देखेंगे कि आज के पहले जो गाँव में लोग हुआ करते थे वो काफ़ी अ, सुबह उठ जाया करते थे, अपने सारे काम किया करते थे और अ, मतलब सुबह उठ के जो पहले की औरतें हुआ करती थीं, वो चक्की में अपने आटा पीस पीसा करती थीं जो गेहूँ को है पीस के और आटा बना के और फिर अ, ताज़ी ताज़े अ, रोटियाँ बनाया करती थीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि जब टेक्नोलॉज़ी की मदद से आज पैकेज फ़ूड मिल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अ, आप देखेंगे कि सारे काम लोगों के आसान हो गए हैं, और जिसकी वज़ह से उनको कोई भी काम ज़्यादा मेहनत वाले नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। ल जिसकी वज़ह से मुझे लग रहा है लोगों का जो अ, शरीर है वो काफ़ी एक जंग जैसे ज लग जाते हैं, वैसे लगने शुरू हो गए हैं।
हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्क बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी तो है ना सर कि अ, लोग जो हैं टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं औ कि वो क्या कर रहे हैं ना कि उनके आस-पास के जो रिश्ते हैं उनको वो कमज़ोर कर दे रहे हैं, बाहर के रिश्ते बनाने के चक्कर में। भाई, इसमें सोशल मीडिया में क्या होता है? यही तो होता है कि मतलब हम अपने नए-नए दोस्त बनाते हैं, और फोटोज़ खिंचवाते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं और पोस्ट करना हो गया, वीडियो कॉल पे बातें करना, दोस्तों के साथ या किसी किसी के साथ। तो मुझे लगता है आधा समय तो इसी में निकल जाता है। जैसे मैं क मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मेरी जो मम्मी है अ, वो क्या करती हैं कि जब मैं घर पे रहती हूँ तो मुझसे कम बातें करती है, पर जब मैं बाहर आ जाती हूँ मतलब जब मैं अ, जहाँ पढ़ाई करती हूँ वहाँ रहने आ जाती हूँ दूसरे शहर तब मुझसे ज़्यादा बातें करती हैं। तो मुझे लगता है कभी-कभी मैं उनको बोलती हूँ, "मम्मी घर पर से कम आप बात करती हो मुझसे फ़ोन पे ज़्यादा करती हो", कहती है, "अरे! फ़ोन पे अब आदत हो गई है ना कि फ़ोन ही पे बात करते-करते जो है, फ़ोन पे ज़्यादा बात निकलती है," हमने कहा, "अच्छा।" आपने देखा है कभी ऐसा?
जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। अ, मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, तो मेरे पिताजी ज जो हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया और ये सारी चीजें उपयोग करते हैं और रात-रात भर मुझे लगता है 1-2 बजे तक वो फ़ोन चलाते हैं। तो मुझे लगता है इस इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है हमारे थोड़े-बहुत तो हमें एक-दूसरे से दूर कर दिए हैं, लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी जो है आजकल अ, वो हमारे कभी अ, काफ़ी पढ़ाई और जो हमारे काम को है, वो काफ़ी आसान कर दिया। आप देखेंगे कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं अ, वो अ, जो उम, पढ़ाई है वो पहले अ, उनको कहीं दूसरे शहर में जाके, किसी कोचिंग इंस्टीट्यून इंस इंस्टीट्यूट में जाके उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी, उनको कोर्स लेने पड़ते थे वहाँ जाके उनको रोज़ आना-जाना हुआ करता था। लेकिन आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी उनको सहायता मिल गई है। लोग अब तो अपने अ, जो क्लासेस होते हैं, वो अपने ऑनलाइन ही देख लेते हैं और उनको जिस तरह के टीचर उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो उन्हीं टीचर से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ स जो छात्र हैं उनको ही इसका फायदा नहीं मिला है, मुझे लगता है कि जो हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको भी काफ़ी इसका अ, बेनिफिट देखने को मिला है, कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अ, वो अपने जो छात्र हैं उनको पढ़ा सकते हैं अ, अपनी जो बेहतर तरीके से उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो काफ़ी मतलब एक टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे लगता है कि अ, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं आज के समय में।
जी। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं सर और ना मुझे एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी कि कभी-कभार ऐसा होता है, कि जो है मतलब हम मत करना तो हमें कुछ और होता है और हम करने कुछ और लग जाते हैं, जैसा आपने कहा पढ़ाई को लेके, है ना? तो पढ़ाई जो है हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गई है खैर हम घर में रह के कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं और ज़्यादा हमें थोड़ा आराम में इतने ज़्यादा ढकेल दिया है टेक्नोलॉजी ने कि जो है हम पढ़ाई भी अगर करते हैं, तो हमें उसमें भी बीच-बीच में ब्रेक चाहिए होता है। अ, तुरंत इतने ज ब्रेक तो खैर चाहिए लेकिन हमें बहुत जल्दी-जल्दी ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि फ़ोन में मैसेज आ जाता है या तो कहीं लैपटॉप में अ, या फिर टैब में ऐड आ जाता है, है ना? तो उसके बारे में देखने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ अ, टेक्नोलॉजी से खैर फायदे और नुकसान दोनों ही हैं और जीवन में अगर बात की जाए ना तो मेरे तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है टेक्नोलॉजी के चलते क्योंकि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं सीख पा रही हूँ और लोगों को भी सिखा पा रही हूँ। जी, आप बताइए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, टेक्नोलॉजी की वजह से अ, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस तो आए ही हैं, अ, लेकिन अ, मुझे लगता है जो इसका फायदा उठाते हैं, वो अ, मतलब काफ़ी इसका अ, बेनिफिट भी उठाते हैं। और जिन अ, जो अ, मतलब इसका गलत उपयोग करते हैं उनके लिए भी तो ये ठीक ही है। अ, जैसे कि मैं बात करूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी अ अ, के माध्यम से आपने देखा हो कि कई लोग ऐसे फ्रॉड भी करते हैं जैसे अ, आपने देखा हो टर किसी का कंप्यूटर हैक कर लेना, किसी का एटीएम पासवर्ड ले लेना, इस तरह की चीज़ों अ, भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, कि लोग हैकिंग वगैरह सीख के ना किसी के अकाउंट तक को हैक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ये सारी चीजें भी अ, धाँधली वगैरह होती रहती हैं, तो इससे भी हमें अ, सतर्क रहना चाहिए। तो अ, जी अ, जी, जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अ, के आने की वजह से और काफ़ी जो अ, हमारा समय है वो काफ़ी अ, आप देखेंगे कि आज से 10-15 साल पहले मतलब एक कितना साधारण जीवन लोग जी रहे थे, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो चुकी थी हमारे आस-पास, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी गैजेट्स आजकल आ रही हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, आप सपने में जैसा दोख दे देखे होंगे। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग आसमान में उड़ रहे हैं अ, आप देखेंगे ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आज तक तो अ, जो हमले हो रहे हैं जो वॉर हो रहे हैं देश देशों के बीच वो ड्रोन की उ ड्रोन से हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है आजकल काफ़ी बढ़ गई है। आप देखेंगे कि जैसे अ, रोबोट वगैरह हो गए आजकल आ गए हैं आजकल रोबोट को ही अ, आगे भेज दिया जाता है किसी लड़ाई-झगड़े में तो अ, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो ज जीवन काफ़ी लोगों का बदल गया है और हमें लग रहा है कि पहले के जो ज़माने के लोग थे वो आज के ज़माने में काफ़ी अ, बदला-बदला अ, स सब कुछ हो गया है।
जी। हाँ, हाँ।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 जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ। ह हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं आप और अ, मैं ना आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे लगता है कि जब से अगर हम एक और दिलचस्प टेक्नोलॉजी की बात करें कि जो है जब से ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है हर जगह, ऑनलाइन बिल भरना, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन अ, जो है कि रेंट भर देना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और दिलचस्प लगा है अभी तक कि जो है ना पहले क्या होता था कि घर के सभी काम जैसे रेंट भरने जाना और फिर बिल भरने जाना और जो है राशन लेने जाना, ये सारे काम मैं ही किया करती थी। तो मैं ही अपने घर में सबसे बड़ी थी, लेकिन जब से ये सब कुछ आया है ना ऑनलाइन शॉपिंग तो मुझे लगता है ना कि मेरे सच में बहुत सारा समय बचने लगा है और कई पैसे भी बच जाते हैं और जो है मुझे धूप में लाइन में भी नहीं लगना पड़ता है अब। और देखा गया है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान कर दी गई हैं कि मान लीजिए अगर मैं जैसे बाहर रहती हूँ तो मेरी मम्मी जो है पहले क्या होता कैश वैश में जब पैसे दिए जाते थे, सिर्फ़ बैंक से ही निकलते थे, तो जब या तो एक आदमी पैसे लेके आए नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, कैश में ही जो काम होगा सो होगा। लेकिन अब ऑनलाइन होने की वज़ह से ना चोरी-वोरी का खतरा कम हो गया है, है ना? आप आराम से जो है, अपने फ़ोन में पैसे रख के कितना भी दूर तक सफ़र कर सकते हैं, एकदम निश्चिंत होके और जो है कहीं पे भी रह के कोई परेशानी में फँसते हैं, तो मदद माँग सकते हैं, है ना? आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी बिल्कुल। आजकल जो पैसे का ट्रांसफर हो अ, करना काफ़ी आसान हो गया है, लोग आजकल अपने पैसे अ, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से कहीं भी अ, ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
जी, जी। हाँ।
पहले को क्या हुआ करता था कि लोग अ, अपने जो पैसे अ, उनको काफ़ी समय लगता था उनको बैंक अकाउंट में जाना बैंक जाना पड़ता था, बैंक में अ, डालना पड़ता था फ़िर जाके अ, वो बैंक ट्रांसफर करता था, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता था। लेक़िन आज देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी ये अ, सारी चीज़ें बदल गई हैं।
जी, जी। हाँ। हाँ।
हाँ और अ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही ऐसा संभव हो चुका है।
जी, जी। जी, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और अ, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जो है, आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी कौन-सी लगती है और क्यों लगती है?
जी, मैं अगर कहना चाहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो मुझे स्मार्टफ़ोन वाली लगती है क्योंकि वो ऐसी गैजेट है ना कि आप अपने स्मार्टफ़ोन की वजह से आप हर एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपको गाड़ी मँगानी है, तो आप गाड़ी मँगा सकते हैं, आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको किसी को कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है मतलब हर तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें समा समाहित हैं और आप मोबाइल फ़ोन से अ, दुनिया के हर चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उसमें सबसे बेहतर एक कोई एडवांसमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन होने से मुझे लगता है कि अ, काफ़ी अ, चेंजेस आ गए हैं लोगों के अंदर। आप देखेंगे कि जैसे अ, डोरेमॉन के पॉकेट में ढेर सारा ख़ज़ाना होता है उसी तरह एक मोबाइल फ़ोन अ, हमारे लिए अ, हो गया है जैसे गैजेट जो जी, जी, बिल्कुल।
जी, जी। अरे, वाह। जी। जी, जी। हाँ। हाँ, वो तो है। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं सर आप बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी ये सारी चीज़ें काफ़ी दिलचस्प लगती हैं और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है फ़िर हमारी बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपके विचारों को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।